Ah, OK, oui, je vois. Ouais, c'est ça a du sens, ça a beaucoup de sens. Et à la fin, bon c'est très c'est essentiel de rester en bonne santé, donc, heu, déjà c'est une très bonne initiative que vous prenez tous les 2. Et surtout de le faire ensemble, heu, c'est encore mieux. Et je suppose que la partie gratuite, heu ça <chuckles> ça ça aide beaucoup dans ton cas. <chuckles> Donc heu, bah, peut-être un truc de plus que vous pourriez faire, c'est peut-être de vous mettre des petits défis. D'essayer de dépasser des des petits records tous les jours ou, peut-être, de temps en temps, comme ça vous variez, vous ne faites pas vous ne gardez pas la monotonie de d'avoir un tru un petit défi tous les jours. Ce serait, de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine. Vous vous dites: «OK, bah, cet exercice-là, heu, je vais faire, heu, bah, je sais pas, il faut faire, heu, un une telle quantité de répétitions dans ce temps l imparti. Ou faut monter jusqu'à ce poids-là et faire, heu, une telle quantité de répétitions». Après bon, faut faudra le varier parce que je suppose que qu'elle et toi vous n'avez pas, la même force, surtout qu'elle ça fait plus longtemps qu'elle va à la salle que toi, donc, heu.
Oui. Bah, oui, oui, c'est sûr, ouais. Ah, ouais. Mmh. Mmh. Oui, mais enfin j'ai quand même plus de force qu'elle, au final. Mais surtout, elle est petite, elle fait 1 m 50, heu, moi je fais à un mètre quatre-vingt six. Donc, autant dire, qu'en termes de gabarit, heu, voi voilà.
Mmh. Oui, mais Ah, OK, oui! OK, ouais, bon, ouais donc c'est ça va plus dans l'autre sens, OK, je vois. ouais. Bah oui, vous pouvez l'adapter en fonction des 2.
Voilà, heu, mais heu, non, mais c'est vrai, c'est vrai, non, c'est une bonne idée ça. On peut on peut aussi se fixer des défis, heu, je veux dire, heu, à chacun et essayer de les surpasser. On va on peut adapter, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, heu, de mettre des petits défis en place, ça c'est vrai que j'y avais pas pensé, que ça peut apporter une petite heu, un petit aspect ludique, heu. Même on peut faire des petits paris, heu, si on arrive à faire le le pari: «C'est moi qui t'invite à manger», des trucs comme ça, c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc, heu, bah, écoute, je te remercie pour, heu, ton oreille attentive et pour tes petits conseils qui qui devraient bien m'aider. Je vais essayer de mettre tout ça en place, heu, merci beaucoup.
Ouais. Ah, ouais. Exactement. Ouais.